À, bạn ơi! Ờ, chuyện là mình mình mình cũng có chia tay người yêu mình được một thời gian rồi đó. Thì tính ra đó là bây giờ cũng phải hơn 1 năm rồi đó, nhưng mà mình đang bị một cái cảm giác mà mình cũng rất là lo lắng, có nghĩa là mình rất là ngại cái việc mà, ừm, hẹn hò lại sau khi chia tay á, vì mình rất là sợ cái cảm giác mà bị người khác từ chối, rồi sợ bị phớt lờ. Nói chung á là mình mình cảm giác là mình bị mất tự tin á sau cái cuộc chia tay đó đó. Và mình cũng rất là muốn tìm một cái lời khuyên trong cái tình huống của mình để có thể lấy lại được cái sự cân bằng cũng như là cái sự tự tin và và mở lòng ra với cái những cái người mới cũng như là cái tình yêu mới đó bạn.
Sao thế bạn? À, rồi. Lâu ha. Đang Ừm. Hiểu À, rồi, mình hiểu rồi nha. Thật ra thì cái cảm giác là sợ hãi, lo lắng như của bạn ấy, à, bạn hãy, ơ, hiểu rằng đây là một cái cảm giác, một cái cảm xúc hết sức bình thường luôn. Ai trong trường hợp của bạn cũng sẽ như vậy hết á. Tức là những cái người mà vừa mới chia tay xong, ờ, thậm chí là hoặc là chia tay lâu rồi, tính ra của bạn là 1 năm là cũng là lâu á. Nhưng mà người ta cũng đ cái gì đấy ám ảnh từ cái mối tình cũ đi chẳng hạn, cho nên những cái gì đấy là sợ, không biết là người sau này họ sẽ như thế nào, họ có đối tốt với mình hay không? Rồi là, à, cái yêu vào thì có được hay không? Liệu là mình yêu và người ta và thì có bị từ chối hay là bị phớt lờ như như như thế nào đấy hay không? Cho nên hãy, kiểu, ờ, những cái nỗi sợ này ấy, và nỗi sợ bị phản ứng như thế này ấy là cái, kiểu, phản ứng rất là tự nhiên thôi, ai cũng sẽ phải gặp vại gặp phải hết á. Nhưng mà không biết s nha, mình có thể hỏi bạn thêm một số câu ấy, thì không biết rằng như bạn có nói là bạn sợ bị từ chối, sợ bị phớt lờ, nhưng mà không hiểu rằng là bạn sợ bị từ chối theo cái cách như thế nào? Là, kiểu, về lời nói của người ta à, hay là cái keng cái cảm xúc của người ta thể hiện ra á?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ờ, cái mà cảm cảm giác mà mình sợ nhất á, là cái sự, gọi là, không không chân thật á. Ừm, cho nên là cứ sợ bị từ chối theo cái kiểu là, ờm, đôi khi á làm mình bày tỏ những cái mà, gọi là, cái cảm xúc thật lòng của mình đi, mình dồn hết, gọi là, vốn liếng của mình đặt vào trong cái cái mối quan hệ đó, nhưng mà người ta thì giống như là chỉ xem đó như là một cái, gọi là, chơi đùa cho nó vui thôi, thì rồi sau đó thì người ta sẽ từ chối cái tình cảm chân thành của mình. Bạn có hiểu cái cảm giác là ví dụ như mình sẽ gặp được một người mình cảm thấy rất là, à, là vừa vừa lòng đi, à, mình ưng ý á, giống như, kiểu như là, đúng gu của mình á, thì mình cũng sẽ, gọi là, một con người vừa mới tổn thương xong thì bây giờ, kiểu như là, rón rén mở lòng ra để mà tiếp, ưm, tiếp xúc với họ rồi nói chuyện với họ, nhưng mà có thể mình đâu đó chỉ là một trong những cái mập mờ của người ta thôi. Đó, thì thành ra là người ta không có nghiêm túc với đối với mình, rồi lỡ mà mình mình bày tỏ hết tình cảm này nọ vào, bị người ta từ chối thì sao, người ta chỉ nói là, ơ, không, chỉ muốn là vui vui vẻ rồi đi chơi này nọ, chứ hổng có muốn bắt đầu mối quan hệ. Trời, mình rất là sợ cái cảm giác đó bạn, tại vì mình mình nghĩ là ít nhiều bước ra khỏi một mối mối quan hệ cũ thì mình cũng còn lại những cái vết sẹo á, và những cái sự tổn thương, mà bây giờ mà bắt đầu lại rồi thử một một lần lại dốc hết lòng vào mà gặp cái tình huống đó thì chắc là không biết như thế nào luôn, cho nên là mình rất là sợ luôn đó bạn.
Ừm ha. À ha. Ừm, ừm. Mình rất hiểu nha. À, rồi! <laughs> À, rồi. Ừm. Ừ, không Ừm, hiểu. Ừm, mình thì, à, rất là cảm thông, rất là đồng cảm với cả cái cảm xúc đấy của bạn ấy, bởi vì, ờ, sợ hãi này, lo lắng, đây là những cái gì mà có thể là hệ quả của mối tình trước để lại cho bạn đi chẳng hạn. Rồi là ngoài ra đang chạy rất là nhiều những luồng sinh suy nghĩ, sợ rằng mình chỉ là một trong những cái chơi đùa của người ta, sợ rằng khi mà mình chân thành thì người ta lại không như thế, ô kê. Ờ, thì không biết rằng là nha, ờ, bạn hiện tại ấy là đang muốn có một cái mối quan hệ là nghiêm túc lâu dài, hay là chỉ muốn thử là gặp gỡ người ta theo một kiểu là nhẹ nhàng, gọi là, để, ờ, vượt qua cái mối tình cũ hay như thế nào nhỉ?
Ừm, đúng rồi. Ừm. <tsk> Ờ, thật ra nha, mình là một cái, kiểu, người hơi truyền thống, mặc dù á là mình biết là trong cái thời buổi bây giờ thì mọi người thường có khuynh hướng là hẹn hò theo, cái kiểu là, có rất nhiều cách hẹn hò, ví dụ như là, ờ, gặp gỡ nhẹ nhàng rồi nói chuyện cho vui, rồi rồi cũng có những cái bạn, gọi là, mập mờ thôi á, mập mờ tức là cũng yêu, cũng giống như rất là giống người yêu rồi làm những cái cái cử chỉ, rồi có mối quan hệ cũng rất là giống người yêu, nhưng mà không phải là một mối hẹn hò nghiêm túc. Còn mình á, thì thực sự ra nha, khi nào mà mình thực sự, ờ, cảm thấy cái người đó đúng là gu của mình, cảm thấy là mình mình mình sẵn sàng mở lòng ra với người đó, bật đèn xanh cho người đó, thì chắc chắn là mình phải có một cái s gọi là, tình cảm nghiêm túc, mình mới có thể là có nhược được những cái cảm xúc đó. Thành ra là mình ít khi có cái cảm cảm giác là phải làm, à, chơi cho vui hoặc là gặp cho vui hoặc là này nọ lắm, tại vì mình sợ á, khi mà gặp cho vui á, mà mình không thích người ta, mà vô tình người ta thích mình, thì cũng là gây nên những cái sự, gọi là, tổn thương cho người ta hoặc là cũng nó cũng gây nên cái sự phiền phức cho mình khi mà người ta họ đeo bám mình nè, là mình hổng có thích. Rồi mình cũng rất là sợ những cái, kiểu, mà yêu đương thì yêu không ra yêu mà bạn bè không ra bạn bè đó, thì nó cũng rất là mất thời gian và năng lượng của mình, thành ra đó là một khi mà mình sẵn lòng mà mở lòng với một người ai đó, nghĩa đó là người đó là người mà mình xác định là sẽ là gắn bó, sẽ là một mối quan hệ nghiêm túc luôn đó bạn. Thành ra là vì cái sự nghiêm túc đó của mình cho nên mình rất là ngại để mà bắt đầu, tại vì mình đã bắt đầu là phải nghiêm túc, mà nghiêm túc là thường là rất là sợ bị từ chối, rồi bị người ta phớt lờ hay là bị người ta coi trọng cái không có coi trọng cái tình cảm của mình bạn kìa.
Ừm hừm. À, rồi. Ừm. À, ừm. Ừ. Mình hiểu. À. À, rồi. Ừm, hợp lý. Ừm. OK Ừm. Rồi, mình hiểu rồi nha. Công nhận là, ờ, nếu như mà mình đã một khi mà mình đã nghiêm túc rồi tự dưng lại gặp phải đối phương, họ không chân thành với mình như vậy thì đúng là rất là, ừm, kiểu, mình cảm thấy bị bị tổn thương, bản thân mình cũng bị tổn thương. Nhưng mà, à, chính ra là bạn cũng là một người con gái rất là tốt, bởi vì là bạn là không chấp nhận những mối quan hệ mập mờ này, bạn cũng làm sợ làm tổn thương người ta này, đúng không này? Không biết rằng là trong cái thời gian mà sau khi bạn, à, bạn chia tay mối tình cũ này, rồi là sau cái thời gian hồi phục thì bạn đã thử hẹn hò hay là nói chuyện lại với ai chưa ha? Kiểu bây giờ đã có đối tượng nào chưa nhỉ?
Ừm. Đấy, đấy, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Thật ra nó thì mình cũng có một vài người, kiểu như là, cũng đang tìm hiểu rồi theo theo đuổi mình á, nhưng mà nếu mà nói là có cái người nào khiến cho mình mở lòng chưa á thì mình thấy chưa. Ờ, không phải mình cho nên á mình cũng đang rất là băn khoăn là không phải là có phải là do là người ta không phải là cái người đúng gu của mình, cho nên là mình không thể mở lòng, hay là do là vì mình sợ những cái tổn thương mình vẫn còn trong cái mối quan hệ cũ á, mình trước chưa bước ra được khỏi, mình còn vẫn còn những cái nhớ những cái cảm giác mà nó không có vui vẻ, nó khiến cho mình bị rào cản về mặt tâm lý, cho nên á là mình không có bước vào được những mối quan hệ mới và chưa mở lòng với họ đó bạn. Cho nên là còn cuối cùng chốt lại bây giờ là <sniffs> mình vẫn chưa thấy có thể mở lòng được với ai hết và cũng rất là sợ, ờ, rất là sợ là những cái mối quan hệ mà nó không có phải là cờ xanh á, nó nó nó gặp những cái người không có nghiêm túc, hoặc là họ chỉ xem mình giống như một trong những cái người mà mập mờ, vui vẻ của họ, thành ra là mình rất là ngại trong cái chuyện mở lòng luôn.
Ơ, rất đúng. À, mình hiểu. Ừm. <laughs> Ừm. Trời ơi, coi như là quá trời những cái rào cản luôn mà, à, vừa là những cái, có thể là ám ảnh từ mối tình cũ đi chẳng hạn, sợ rằng làm nào, như thế kia, có thể biết đâu lại dẫm phải vết xe đổ này. Rồi là sợ rằng những cái cái cờ đỏ nó có thể xuất hiện trong cuộc đời mình. À, vậy thì nghe tình trạng của bạn xong á, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ có một vài cái lời khuyên, và, à, mình hy vọng rằng những cái gợi ý này của mình có thể giúp ích được cho bạn nha. Cái việc đầu tiên mình nghĩ rằng là bây giờ bạn phải tách bạch cái việc là, à, về cái mặt cảm xúc của bạn. Bạn hãy một lần bạn thử ngồi xuống, bạn nhìn lại bản thân mình, bạn tự đặt câu hỏi cho bản thân mình để hiểu rõ xem là "Ừ, mình đã thật sự mình bước qua được khỏi cái mối quan hệ cũ chưa? Bây giờ liệu mình có còn nhung nhớ gì hay không này?" Nếu như mà, ờ, khi mà bạn nhìn lại mối quan hệ cũ, và bạn cảm thấy rằng là "Ừ, thật ra là, ờ, nó cũng không có gì cả. Mà nhiều khi mình nhớ ấy, nó không phải là nhớ con người, mà mình chỉ là nhớ những cái kỷ niệm này, rồi mình nhớ những cái cử chỉ, mình nhớ cái sự quan tâm", thì như vậy là bạn đã hoàn toàn chấp nhận và bạn đã bước qua được cái mối quan hệ đó rồi đó.
<laughs> Ừm, ừm. Đấy, đấy. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu nè. Ừm, thì đúng là bạn phân tích rất là đúng. Mà khi mà nghe bạn nói xong thì mình ngồi mình mới nhận diện lại là thực sự ra là mình đã quên người kia rồi. Mình kh hầu như nó là nghĩa là mình hông có nhu cầu là muốn quay lại hay là nhớ nhung gì người ta đâu. Nhưng mà, kiểu như, mình trong cái giai đoạn mà quen biết người ta, mình cũng khá là mệt mỏi á, rất là mệt mỏi với cái mối quan hệ đó. Thành ra là mình sợ là bước vào một mối quan hệ mới, rồi đối diện với những cái cảm xúc mệt mỏi như vậy thôi đó bạn. Ừm, thành ra đó là bạn phân tích xong thì mình thấy là mình hông có vương vấn gì người cũ nữa đâu.
Vậy là tốt rồi, đúng không? Ừm. Trời, vậy là quá tốt rồi á! Tức là khi mà bạn không còn vương tình cũ này, thì coi như là bạn cũng có thể là có một cái tâm lý sẵn sàng để bước sang một mối quan hệ mới, ơ, vậy thì bây giờ chúng ta nói đến việc là, à, có một người mới nha. Thế thì khi mà à, trước khi mà người mới đến thì bạn hãy xem xem là, ừ, bây giờ mình cần gì ở một cái người, gọi là, người kề bên, người có thể là bên cạnh đồng hành với mình, nếu như mà tức là, ờ, coi như là bạn có một cái bước, gọi là, sàng lọc cho bản thân mình thì bạn sẽ tránh được những cờ đỏ, đúng không nè? Mà bây giờ mình chủ động là mình tìm cờ xanh trước đi, bây giờ mình sẽ có những cái tiêu chí phù hợp là người cờ xanh đối với mình là nó phải như thế nào? Thậm chí rằng là trong cái thời gi mà trước khi mà bạn quyết định mở lòng mình, bạn có thể rằng, ờ, có một khoảng thời gian làm bạn, làm bạn để hiểu rõ nhau hơn, ờ, coi như là mình đi theo cái, kiểu là, hơi truyền thống một tí như hồi xưa, đúng không nè? Là người ta trước khi yêu người ta sẽ có khoảng thời gian tìm hiểu á, bây giờ bạn cũng có thể sử cách như thế này, tức là trong cái khoảng thời gian tìm hiểu thì đương nhiên là mình không thể nào mà mình mở lòng hết được, mà mình chỉ nhẹ nhàng, mình chấp nhận rằng là mình có có một chút gì đấy r rung động với người ta, nhưng mà rõ ràng mình không mở lòng hết được, bởi vì là mình vẫn đang xác định xem là người ta có phải là người mình đang tìm kiếm hay không, thì bạn thấy cách này thế nào?
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Rồi. Ừm, đúng. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm, hợp lý, hợp lý nha. Có lẽ là mình là một cái kiểu người, ờ, trong cái mối chuyện chuyện tình cảm đó, mình vẫn đi theo hướng truyền thống, thành ra là mình cũng thích là có cái những cái khoảng thời gian tìm hiểu, làm bạn để thực sự là biết đâu đó được một phần con người của người ta như thế nào, nó có phù hợp với mình hay không? Thì mình nghĩ là cái cách bạn đang gợi ý nó rất là đúng, thì đâu có nhất thiết là mình mình gặp gỡ, mình trò chuyện, mình tìm hiểu họ là mình đang ở trong một mối quan hệ yêu đương đâu ha? Mình cũng rất rõ ràng, mình đâu có làm gì mập mờ đâu, thì mình nghĩ là vẫn có một cái giai đoạn để tìm hiểu, để mình hiểu rõ là mình có phù hợp và người đó có phải là cờ xanh hay không. Thì mình thấy cái cách này rất là phù hợp với mình luôn đó bạn.
À, vậy Ừm. Đúng nha. Chính xác, bạn. Ờ, nè. Ừm, mình rất vui là bạn thấy nó phù hợp á. Thì coi như là trong thời gian đó thì, à, mình không hề ở trong một cái mối quan hệ mập mờ, đúng không nè? À, bởi vì là bạn cũng nói rằng là bạn khá là bài xích những cái sự mối quan hệ nó mập mờ, nó không rõ ràng như vậy, ờ, trên tình bạn và dưới tình yêu đấy, đúng không? Cho nên là, à, cái động của bạn thì chỉ mình chỉ coi như đây là hai người bạn nói chuyện với nhau, có thể là thân thiết hơn một chút là, gọi là, tâm sự những cái cuộc s ờ, những cái khía cuộc sống thôi, chứ không có gì là, gọi là, đi quá giới hạn cả. Nhưng mà ngoài ra nên chuẩn bị sẵn một cái tâm lý rằng là nếu như cả hai không hợp thì có thể là không đến với nhau, nhưng mà cái này không phải do rằng là bạn, ờ, bạn yếu kém hay là bạn như thế nào cả. Đây không phải là lý do ở bạn, mà chẳng qua là không hợp, nó là 2 cái mảnh ghép không hợp lý thôi. Rồi. Hãy luôn cho bản cho phép bản thân rằng là có thể rút lui nếu như mà mình thấy cảm xúc của mình nó không được trân trọng, nó không được an toàn nữa. Thì hãy coi đây tất cả những cái này đều là điều bình thường và là những cái điều mà tất yếu nó phải xảy đến nếu như mà nó không phù hợp. Vậy thôi.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Không phù hợp, đúng hông? Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm, ừm. Trời ơi, bạn phân tích xong á, mình cũng cảm thấy được thông suốt rất là nhiều á. Có lẽ là do trong lòng mình nó cũng có những cái nút thắt mà mình không có cởi ra được á, thì bạn phân tích xong thì mình cũng đã có những cái góc nhìn riêng rồi đó. Chắc chắn là mình phải mở lòng ra hơn một chút xíu và cho bản thân mình cũng như cho người khác cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau, và để mà mình bước vào, ờ, những cái cái, gọi là, những cái cuộc tình mới, hoặc là nh một cái trang mới mà không có còn bị vướng bận lại ở bên cũ và cũng không có cảm giác là ngại ngại ngùng nữa. Thì cũng cảm ơn bạn rất nhiều về những lời khuyên rất là hữu ích nha!
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó bạn!